يعني أنا كنت شايف آه، كأساسيات كان كويس جدًا، آمم ك ك يعني ك كحد لسّه بيتعلّم جديد، آه كان كافي كأساسيات و وكان فيه حاجات كويسة وترِكّات كويسة جدًا، وكان بقى نظام يعني زي نظام سيشنات كده كلّ كلّ كلّ كلّ مثلًا كام دورة تخلَص بيبقى في كورس تطبيقي يعني حاجة تطبيقية عليها، وساعات بيدّي لي مثلًا task أعملُه.
اهم. تمام. اهم. كويس. آه. كويس أوي، طب أنت أنت أول فيديو عملته، كان قبل والّا بعد الكورس ده؟
والله أول فيديو عملته كان قبل الكورس، بس حسّيت إن أنا يعني آآ يعني ن نتيجة مش أحسن حاجة.
آه. آه. لا ما أنا لسّه عايز أعرف لو ما تدّيني آآ معلومات أكتر، الفيديو ده كان عبارة عن إيه، عملْت إيه؟
هاقول لك يعني <tsk> أنا أنا من النوع اللي أنا باحب أصوّر ال الخُضرة والسما وكده، فأنا كنت عايز أعمل فيديو اللي هو يكون فيه سما وخُضرة وكده واللي هو مَرّة واحدة ال ال ال اللي هو بقى جو بقى نهاية العالَم بقى لمّا ال ال ال ال آه، آه حقيقي.
يعني إمم. كويس. ياه! <laughs> بداية أول فيديو كان نهاية العالم! <laughs> تمام.
آه، آه، يعني أنا أنا أنا كنت متأثّر بالأفلام بتاعة ال نهاية العالم والأفلام اللي هي ب اللي اللي هي فيها التحوُّل ديّة، الحاجة مثلًا ال ال ال ال الأعشاب الخَضرا تبقى م مَرّة واحدة يحصَل اللي هي الحاجات بتاعة نهاية العالم ديّة، الزومبي والكلام دوّة، فأنا كنت عايز أعمل حاجة زي دي.
تمام، تمام، تمام، تبُص تلاقي كلّ حاجة خلاص الخَضار راح، وبقِت سودا صفرا وات ماشي.
آه، آه، والحقيقة يعني أنا أنا بالفعل جرّبت حاجة زي كده
تمام. طب الفكرة دي جات لك منين؟ يعني ال امم.
آآ هاقول لك، لإن أنا أياميها كنت متأثّر أوي بالأفلام زي ما باقول لك أفلام نهاية العالم، والأفلام الأجنبي وأفلام الخيال العلمي وكده، فكنت عايز أعمل حاجة شبهها، وقُلت حتّى أنا ممكن ما أنجحش بس أقل نتيجة هتسعدني، يعني هاشوف إن أنا مثلًا حاولت، وطلَّعت ناتج حتى لو النتيجة مش أحسن حاجة، ممكن مستقبلًا الدنيا تضبُط وتبقى أحسن، كبداية أنا قُلت لنفْسي حتّى كبداية لو النتيجة ما طلعتش 100% أنا هاكون راضي عن النتيجة حتّى لو كانت إيه.
الخيال العلمي، امم. تمام. تمام. اهم. طب أنت عملته لوحدك والّا في حد كان بيساعدك فيه؟